हाँ, ये तो है। देखिए, जो पढ़ने वाले ये अ, जो युवा हैं, वो घर से बाहर रह रहे हैं या नौकरी कोई कर रहा है अपने घर से बाहर, तो वो अपने मतलब इतना समय नहीं होता कि वो घर पर बना सकें खाना या रात को कोई थका हुआ आ रहा है घर पे, तो नहीं बना पाता, तो उन्हें कहीं न कहीं एक ऐसा ऑप्शन ढूँढ़ना पड़ता है कि वो बाहर ही खाएँ और अगर देखा जाए तो किसी अगर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वो बजट में इतना महँगा होता है कि आप डेली-डेली नहीं अफ़ोर्ड कर पाते वहाँ पर खाना, तो वो फ़िर ऐसे ही किसी अ, रेस्टोरेंट पर या फ़ास्ट फ़ूड के किसी ठेले पर जाकर खा लेते हैं, जो कि इनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार रहता है, आने वाले समय में।
जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी।